Kasi ano eh, lagi akong nakaupo sa computer, alam mo yun para bang
Oo, totoo.
yung all week na yun, para bang yung mga kabuto-butuhan ko tila parang stuck na lang siya sa isang posisyon. So 'pag weekend, eh galaw-galaw din alam mo yung buhat-buhat ako ng kettlebell, barbell, para ano lang hindi naman ako nagpapalaki pero at least nababanat yung buto ko. 'Di ba? Sa
Oo. Mm. Oo totoo naman. Mm. Oo. Ayun, speaking of weekends and Friday na, so kailangan ko ng bumangon at asikasuhin at may work pa. <sighs> Ayun kailangan natin bumangon kailangan natin lumaban sa araw-araw. <laughs>
Ayoko. Tara, tara, tara, at ano na tayo, ah, embrace natin 'tong weekend. <laughs> Mamasyal.
Aasikasona tayo, anong oras na baka na mm. Oo usap tayo next time, oo, bagu oo. M Mm tawagan na lang kita next time, mm. Oo naman tawagan na lang kita next time, enjoy ingat, good morning. <chuckles> Oo, ingat ka diyan, oo, mag-iingat ka diyan ha.
I I hope you enjoy mo yung weekend mo ha, enjoy mo yung weekend mo. Sige, sige, good morning din. Salamat, ingat ka diyan. Okay, salamat.
Ba-bye.

Na labahan, laba, linis ng bahay, tapos grocery. Alam mo yun kasi
Hmm, Oh, that's nice.
nag nagre-rent ako ng place ko kasi, eh, so, mag isa lang ako sa bahay, so
Pag i mm. Mm. Pag pag-grocery mo ri pag-grocery mga nga rin ako, chocolate lang po, thank you. <laughs> Mm. <smacks lips> Oo, thank you, thank you. <laughs>
Mismo, mismo. Sige, sabihin mo lang sakin yung address padala ko sayo yung ano, tsokalate. Charot, di ba? So yun, ganun nga, grocery, nag-go-grocery rin ako, kasi mahilig ako magluto. Oh, so para alam mo lang na mahilig akong magluto. Ah
Ano? Mm. Hmm, that's nice. Oo. Makitambay nga minsan. <chuckles>
ayon ma no problem, ikaw pa, welcome, always welcome.
Oh, 'di ba, nawa di ba, napaka napakalakas ko naman sayo 'di ba? Pero yun, um, ano yung mga inaasahan mo pag weekend, like, yung ano yung parang, um, ano yung may mga bagay ka bang gusto talaga like for example, excited ka ba kunyari dahil weekend to, "Makakapunta ako sa ganito, makikipag-meet ako sa ganito," ganon.
<chuckles> Ah.